Äh, da 'n Begriff also, einer muss immer raten, die anderen 3 oder 2 oder wie viele das sind, müssen dann halt Begriffe da rauf schreiben, die zu dem Wort gehört. Also, wenn Eisen, dann würde man Hämoglobin oder Stange oder so drauf schreiben oder Stahl. Und der andere muss dann anhand dieser 3 Wörter raten, welcher der Begriff ist. Macht das Sinn?
Ach so. Ja, ja, doch, das macht auch Sinn. Und das spielt ihr dann auch total gerne?
Ist auch richtig. Ja, spielen wir manchmal mit der Familie, weil da so jeder mitmachen kann. Und das eigentlich so richtig witzig, weil meine Mama und mein Papa dann immer gewinnen, weil die halt genau wissen, welche Wörter die mit was assoziieren so. Also, wo ne? Diese ja, ja, genau.
Okay. Mhm. Boah, ist ja unfair. Das ist ja dann voll unfair eigentlich. Aber ist es dann b bei euch auch so, dass ihr dann immer die gleichen Begriffe habt? Also, ist das so 'n vorgefertigtes Spiel oder habt ihr auch selber dann neue Begriffe erfunden?
Ja, eigentlich schon. Schon witzig. Also, wir haben so Karten und da wir die schon durchgespielt haben, haben wir einfach noch so 'n 2 Kartenset mit Begriffen geholt und die da hast du natürlich recht, die kann man dann halt nicht nochmal spielen. Aber wenn das durch ist, dann hm?
Ah, okay. Ja, bei vielen Mhm. Ne, sag du ruhig.
Ja, ne, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <snorts>
Ne, es gibt ja auch viele Leute, die dann so selber anfangen, dann Kärtchen zu sammeln also, zu basteln auch und zu basteln, ähm, dass die wirklich so personalisiert sind. Also, da kommen dann irgendwie so ostfriesische Begriffe zum Beispiel dann jetzt in deinem Fall drauf oder auch so was wie „Kollege Schnürschuh“ oder so, also, so Insider zwischen den Menschen dann.
Ja, stimmt. Stimmt, ja, ja. Kollege Schnürschuh, was ist das denn?
Das ist eine einfach eine Person, die sich irgendjemand ausgedacht hat.
<laughs> Ja, so was ist auch cool. So, die Ostfriesen-Edition gibt's noch nicht, aber das wäre natürlich auch cool. Aber das sind halt auch so Spiele, wo alle lachen können. Das finde ich halt das Coole, wie eben das, was wir auch gespielt haben, ne? Das ist dann nicht so gehirnlastig, irgendwie.
Genau. Ah, okay. Ja.

Von Stadt Land Fluss, genau, da gibt's auch so richtig abgefahrene Kategorien. Also, es gibt ja zum Beispiel auch Knast Land Fluss, was ja total viele gerne spielen. Ja, da wird dann so was abge äh, da wird das abgeändert. Also, da hast du dann irgendwie Fluchtort, statt Land oder so, oder statt Staat. Dann hast du Fluchtfahrzeug, äh, Fluchtkostüm, äh, falsche Identität und so was, ne? Ja, da gibt es
Echt? Oh, was macht man noch <chuckles> Bist doof. <laughs> Das kannte ich natürlich noch nicht, aber <chuckles> was es nicht alles gibt.
Da kannst du total kreativ werden mit, ja. Also, das ist wirklich
Ja, da gibt's echt coole Kategorien. Ist dann auch 'n bisschen anspruchsvoller als so 'ne Stadt, ne? Da muss man schon mal nachdenken auch, finde ich.
Ja, genau.
<snorts>
Ja, wobei manche Leute fangen dann auch wirklich an, damit irgendwie so k Quatsch Sachen irgendwie sich auszudenken. Also, jetzt zum Beispiel bei Beruf kam dann so was wie Gladiator zum Beispiel oder oder dann der Klassiker bei Q halt der Qualenzüchter, so.
Echt? Ja gut. <chuckles> Oh, ja dann irgendwann muss man dann auch echt bei bei uns in der Familie wird dann immer diskutiert, was jetzt gilt und was nicht, so. Da wird immer hart harte Regeln gezogen. <snorts> <chuckles>
Äh, s s Mhm, aber spielt ihr denn dann eher das klassische Stadt Land Fluss oder habt ihr auch dann so eure eigenen Versionen, vielleicht auch so 'ne ostfriesische Version?
Ja. Plattdeutsches Wort dazu, ja. Ja, eigentlich normale Sachen, aber manchmal so dann Politikername oder irgendwie so oder Essensgericht oder so, weißt du? Also, manchmal ich hätte Ja. Ja.
Aha, okay. Aber das ist auch cool Auf jeden Fall.
Witze eigentlich noch mir ist grad noch so 'n Witz noch eingefallen, der darf eigentlich nicht fehlen, willst du den noch hören?
Ah, okay. Ja, gerne, erzähl.
Okay, also: „Warum können Seeräuber keinen Kreis zeichnen?"
Ach, warum ist das so?
Weil sie Pi raten müssen. <chuckles>
Na. <laughs>
Der ist nur was für Brains dieser Witz.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Boah, du danke dir auf jeden für die lustigen Witze und generell für unseres Gespräch.
Äh, ja. Ja. Ja, danke dir auch für das tolle Gespräch. Und richtig viel Spaß gemacht, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.